เลยใช่ไหมคะ? อุ๊ย จะบอกว่า
อืม อ่า ใช่ ได้อยู่ ๆ
ใช่ กิมจิก็เป็น 1 ในอาหารที่เราอยากทำมากนะคะ ช่วงที่เรากลับต่างจังหวัดอะค่ะ ไปหาป้าตรงเนี้ย เรารู้สึกว่า เราอยากจะหอบอุปกรณ์กิมจิไปทำกับป้าเหลือเกินอะไรตรงนี้ เรารู้สึกว่า เออ มันเป็นอะไรที่มันอร่อยอะค่ะ แต่ว่าพอซื้อมันก็แอบราคาสูงนิดหนึ่งสำหรับตามห้างตรงเนี้ย แต่เราอยากทำกิมจิ ใช่ค่ะ เราอยากทำกิมจิกระเจี๊ยบมากเลยค่ะ รู้สึกว่าเราชอบกินกระเจี๊ยบ เราก็เลยเห็นแบบเหมือนกิมจิ คุณคิมที่เขาขายตามเพจตรงเนี้ยว่า เขาแบบมีกระเจี๊ยบนะ ใช้แบบผักไทยทำก็อร่อยเหมือนกันนะ เป็นสูตรของเขา เราก็เลยอยากเอามาลองดัดแปลงกับของเราบ้าง แต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสนั้นสักทีค่ะ ที่จะซื้ออุปกรณ์ครบ ๆ ตรงเนี้ย
อืม ค่ะ อืม ว้าย ต้นทุนไม่สูง อืม อะค่ะ อะฮะ อ๋อ อ๋อ